Mira, en ocasiones los errores se pueden convertir en algo totalmente diferente y que no esperamos, Cuéntame acerca de una equivocación que terminó siendo una bendición para ti.
Ay, hermano, fíjate que he tenido equivocaciones a lo largo de mi vida impresionantes, ¿no? O sea, la verdad, creo que el fracaso y todo esto es parte de todos. Así es, humanidad totalmente. Pero hablando de esto, fíjate que a mí, creo que me salvó, me salvó la vida. <chuckles> Una equivocación me salvó la vida de cierto modo. O sea, me salvó en cuanto a mi tema
Ujú. <chuckles> Parte de ser humano. <laughs> Ajá. ¡Okey!, a ver, ¿cómo cómo así? Ya to Sí, ¿de qué de qué de de cuál habló? <chuckles>
<laughs> me salvó en mi tema, pues, personal, ya como tal de de preparación profesional. Fíjate que que yo empecé completamente a en esta idea. O sea, ya empieza la secundaria, y desde la secundaria ya te hablan, ¿no?, de que, ¿qué vas a hacer de grande? Sí, ¿cuál va a ser tu profesión? Ponte pilas, ¿eh? Y no, o sea, yo la verdad, sí tenía tenía este miedo. O sea, porque era de que: "¿Para qué soy bueno?". <chuckles> No no sé para qué soy bueno, ¿no? Y, pero pues de todos modos, como que allí empezaba de repente, pues en el tema artístico, que a dibujar, que a pintar y cosas así. Pero de todos modos, empieza ya la tercero de secundaria. Obviamente, ya vas a entrar a la prepa. Debes de decidir qué prepa vas a elegir, este, que el examen. Sí, sí, sí. Entonces, termino quedando en una escuela que pues, ya estaba ligada a la universidad. O sea, pues ya, por una parte, órale.
Ah, okey, okey. Ajá. ¿Qué vas a ser de grande? <laughs> Justo. Claro. Sí, importan. Sí, claro. Ajá. Pero Sí, todo todo un show, ¿no? Ujú. O sea, ya tenías un pase directo, ¿no?, o al menos reglamentada. <chuckles>
Sí, ya ya tenía mi pase, mi pase reglamentado, ¿no? Dije: "Ay, ya, ya no me preocupo tanto", pero ahora empieza la empieza la prepa y en la prepa, pues, se vuelve, eh, el doble, ¿no? O sea, si en la secundaria ya me preguntaban, ¿qué vas a ser de grande?, en la prepa sí me decían: "Tienes 3 años para elegir".
Ándale. <chuckles> Vámonos. <chuckles> Okey. Ah, s Cañón, cañón. <laughs> En la voz. <chuckles>
Y yo sí era de que: "¿Cómo 3 años?". <laughs> O sea, ¿cómo 3 años, loco?
Sí, no te pases. Okey, ¿y luego?
Pero pues pues, ya en esa situación yo empecé con la idea de que, pues, o sea, yo hablaba con mis papás y todo, y pues, yo sí les dije: "Oigan".
Ajá.
Eh, yo creo que voy a meter medicina, ¿no? Y no, o sea, lo los pa mis papás así de que: "Bravísimo hijo, qué bueno, me alegra mucho, y que no sé qué". Ay, y ahora, pues, ya traigo esta carga, ¿no?, traigo esta carga encima, sí, sí, sí. Y toda mi prepa, o sea, fíjate que desde la prepa ya cuando llegas a tercer semestre, eh, ya metes, eh, materias, este, extracur Ajá, ya materias, pues, reglamentarias extracurriculares para tu formación profesional, ¿no?, y yo todo lo metí de sector salud, o sea, todo, todo, todo sector salud, llevaba una materia que se llamaba Ciencias de la Salud. Me gustaba la materia, pero sí se me hacía como que complicada, pero yo así veía a mis demás compañeros y todos emocionadísimos, o incluso algunos hasta más asustados que otro, y y te sientes como me sentía extraño, ¿no?, me sentí en un punto extraño. Sí, sí, sí
Ah, de plano, siempre la más poderosa. <laughs> Emocionado. S claro. <laughs> A echarle ganas, ¿no? <laughs> Relacionadas, okey. Okey, okey. Zas. Ujú. Mm, pues, zas. <laughs> Como de: "¿Qué está pasando?". <laughs> Okey.
y entonces, este, ya llega este punto de de que ya puedo elegir un taller, o sea, un taller, y yo elegí un taller de de de pintura, ¿no?, de dibujo.
Ajá. O sea, ¿y este taller lo elegiste como desestrés, porque te llamó la atención, o qué tenía de especial?
Sí, porque, por ejemplo, era como mira, a mí me gusta dibujar. Me gusta pintar. Y si, si no lo puedo si no lo puedo mantener como algo laboral, al menos como un hobby lo quiero alimentar, ¿no?
Ah, lo traías desde la secundaria. Sí, es cierto. Suena bastante bien. Ajá. Suena razonable. <chuckles>
Y, pues, ya. Empecé empecé con esta situación, y nombros. Ahora ya desde un punto, pues, más académico, la la enseñanza, ¿no?, la enseñanza directamente del arte y todo esto. No, hombre, pues, a mí me dio de que, o sea, está está maravilloso, ¿no? Pero, pues, yo seguía con mi con mi idea, este, de la medicina, ¿no? Y de todos modos, fíjate, me me puse como que muy pilas en esta situación. Eh, era cosa de sacar 9, 10 en los de a final de semestre
Ajá, ajá, ajá, claro, claro. Te enamoró. Zas, con la idea de medicina. Sí, claro, porque para entrar a medicina seguro te piden un promedio altísimo.
No, sí, sí, sí, y, pues, ya de ahí como que ya empecé a buscarle un poquito y, ah, pues, este, cirujano dentista me agrada más que que otra cosa, ¿no? Porque, pues, también veía que, por ejemplo, para cirujano, así como tal de de de otras cosas, pues, sí te pedían un promedio de 10 cerrado, ¿no?, yo no lo alcanzo. <chuckles> No lo alcanzo, hermano. Y, pues, ya vi que me alcanzaba para para cirujano dentista, ¿no? Y, pues, ya pasa el tiempo. Llega este día, llega este día de de la elección y de meter el pase. Y, pues, te ponen ahí, ¿no? Como de que para cuánto te alcanza tu promedio. Casi, casi como de que, ¿cuánto cuánto dinero traes, hermano? <laughs> Sí, sí, sí, y y
<laughs> Sí, no está está cañón. Sí, está muy difícil. Okey, ¿y luego? Okey. Le meteré el pase. Híjale. Okey, okey. <laughs> Te lo cambio por esto. Filosofía y letras. Toma y déjalo. Toma o déjalo. <laughs> Okey.
<laughs> Y y ya. Entonces, pues, puse puse las opciones, ¿no? Pero fíjate que yo no me había fijado cómo era la plataforma.
Ajá. zas,
Tenías que poner tus opciones. O sea, por ejemplo, la que tú querías la tenías que poner, eh, después. O sea, solo podías poner 2 opciones.
Ajá. ¿Okey? <laughs>
En este caso, yo puse yo puse, eh, diseño gráfico
¿Cómo crees?
y se quedó se quedó así de que en segundo lugar y en primer lugar, se supone que se estaba quedando, este, de cirujano dentista, ¿no? Ajá, y, pues, la cosa aquí lo que a lo que me refiero es que si yo hubiera querido completamente lo de cirujano dentista, lo tuve que haber puesto como que en la segunda posición, y luego diseño gráfico. Entonces, ya, ¿no? Me quedé ahí, este, un ratito, le di en aceptar, dije no, pues, todo está bien, ya, y si alcanzo el promedio, ¿no? Pedía el promedio de de 9 para cirujano dentista, yo traía nueve cinco. Entonces, pues, órale, ya ya lo pongo y todo, y ya de repente pasan los días, eh, pasó como creo que se tardó 15 días en en que llegara ya lo de la protesta universitaria y que no sé qué. Y de repente veo que dice felicidades, fuiste seleccionado para diseño gráfico en la facultad de Ta, ta, ta, ta, ta y yo: "No manches". Ajá, sí, sí, me quedé ¿que cómo? Y, o sea, yo en ningún momento le dije a mis papás, ¿verdad? O sea, ellos ni siquiera creo que ni siquiera sabían cuándo salieron los resultados. Pero, pues, yo así eh, de voladísima, tom puse, marqué el número que estaba ahí, y les comentó de que: "Oigan, este, es que metí para cirujano dentista, lo que pasa es que, pues, no no me aceptaron, pero sí tenía el promedio, y que no sé qué", y me dicen: "Okey, eh, ¿puedes decirme cuál es tu tu tu folio y todo este rollo" y ya de que ah, pues, es tal tal tal tal ah mira: "Ah, no, pues, es que sí, metiste como primera opción diseño gráfico", y yo de que: "No me diga, o sea, ¿cómo? ¿Cómo cómo fue posible, no?" Y me dice: "No, es que si querías cirujano dentista, eh, lo tenías que poner como que en la segunda posición de donde pusiste diseño gráfico", y yo de que: "Ay, no me digas". Y no, hermano, pues, la verdad sí, se me cayó un poco el mundo en este momento porque, pues, yo traía este peso, fíjate, traía este peso
¿Medicina? Ah, cirujano dentista. Sí, sí, sí. Segundo, no te pases. Okey. No. <laughs> ¡Hala! Te pases. Ujú, maso, ajá. No. ¿Qué? ¿Cómo así? <laughs> No, pues, ¿cómo? No, no te pases. Ajá. Un número de cliente, sí, ajá. No, no, no te pases. No, no te pases. <laughs> Sí, claro. No, y aparte te habías esforzado bastante porque obtener nueve cinco no es sencillo. <chuckles>
Sí, sí, sí, sí. No, sí, aparte de diseño gráfico, creo que pedía 7.5, <laughs> entonces pues sí, me me sentí con este peso encima y sobre todo el peso, ¿por qué era? Por decir cuando le diga a mis papás, no sé qué me van a decir. O sea, ni sé con qué cara los voy a ver. Pero Sí, sí, sí.
<laughs> No seas. Sí, pues, la familia. No, <laughs> no se va a acabar. No te pa y luego más por una equivocación, ¿no? Ni siquiera como que lo hubieras planeado.
Ajá. Y entonces pues ya. Pasa esto, me pues, ya ni modo, me toca decirles: "Familia, tenemos que hablar, <laughs> y pues, ¿saben qué? Eh, metí" no, pero eso sí, la la cuestión aquí fue que que yo lo tomé como si hubiera sido decisión propia.
Claro. Zas, llegó el momento. <laughs> Ah, o sea, no les dijiste que te equivocaste, o sea, no lo saben. <laughs> No, sí te cuelgan.
Les digo sí, no, no, no, no. No, les digo que me equivoqué y me me desheredan, yo creo. <laughs> Y entonces pues sí, ¿no?, ya les digo de que: "¿Saben qué?, eh, no me convencí de medicina, eh, no es lo mío y pues, metí esto". ¿Cómo crees? Y no, sí, pues obviamente yo vi yo vi luego luego a a mi mamá, esa esa decepción nunca la voy a reco a olvidar, nunca la voy a olvidar esa decepción en su rostro, o sea, totalmente todo fue fue horrible, eh, incluso pues oh, casi casi de que no puedes salir a la calle. <chuckles> No puedes decirle a nadie, no le digas a nadie qué vas a estudiar y pues, sobre todo esta este estigma en esta carrera de que te vas a morir de hambre, no hay nada de trabajo. No, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues
No. <laughs> No, ¿y luego? Zas, un poco dolorosa. Sí, por supuesto. <chuckles> Vas a trabajar en un McDonald's. <laughs> Las clásicas. Ajá.
Pues ni modo, ¿no? Ya pasa esto, pero, pues, de todos modos, mi mamá sí se quedó ya después como que respirando y ya me dice que "pues bueno, hijo, ya tienes escuela". Ya, de ti de ti depende, ¿no? De ti depende "Y yo sobre todo, pues estaba ya, por una parte, estaba como que emocionado, fíjate, <sniffs> porque
Sí, al menos, ¿no? O sea, no andas O sea, sobre todo por la parte de las materias, me imagino, de los cursos que vas a llevar todo
Sí, sí, sí. Pues me puse me puse a ver así el tema de Sí, sí, sí, pues el plan de estudios, ¿no? Dije de que: "Pues ¿qué va a ser, no?" Vi el plan de estudios, vi que primero era dibujo de cuerpo humano, vi que después íbamos a hasta a practicar con cámara, fotografía, multimedia, video. O sea, me quedé emocionadísimo, la verdad.
Y, ¿de qué trata, no? <chuckles> A ver qué voy a estudiar. Está si Sí, de okey, esto y luego tú con tu, eh, tu tendencia a los dibujos que lo traes desde la secundaria y todo, o sea, fue te llamó mucho, ¿y luego?
Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, pues No, y ya cuando por fin llega la fecha, ¿no?, para entrar a la escuela, pues ¡zas!, hermano, empieza la pandemia, ¿no? Yo fui de esta generación de pandemia, entonces
No, ¿cómo crees? Los primeros cuatrimestres bueno, semestres, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pues imagínate, ¿no? La verdad es que fue una carrera o sea, es una carrera meramente práctica porque, pues, diseño gráfico no se puede hacer de otra forma que no sea práctico, pero aun así me puse a reflexionar lo suficiente y dije: "Imagínate que hubiera sido dentista", o sea, imagínate un dentista de Zoom. <laughs>
Sí, claro. No, no te parece que esto no <laughs> Eso hubiera hubiera estado interesante.
No. Entonces pues sí, dije de que la verdad, yo creo que hubiera desertado O sea, sí, en mi mente era hubiera desertado de la carrera en en menos de de un semestre, ¿no? Porque completamente no hubiera sentido, pues ni ni bien, ni tranquilo y sobre todo, pues ni siquiera iba a estar aprendiendo algo específicamente. Si de por sí con el diseño había varias brechas para poder este saber que estaba, pues entendiendo lo que estaba pasando. Entonces ahora imagínate con medicina, ¿no? Y pues de menos como hice compañeros, como hice compañeros en en cuanto a la prepa, que también iban a meterse en medicina, que iban a meterse como cirujanos dentistas y demás, pues una vez hablé con 1 de ellos y sí me dijo así, me contestó, me dijo: "¿Te puedo llamar?" Le dije: "Ah, sí, sí, adelante, hermano" y ya le contesto. Me habla llorando y me dice: "No sé qué estoy haciendo. Este, eso está mal, eh las prácticas no se pueden hacer, llevamos tre 1 mes entero sin clases, porque pues eso se tiene que hacer en laboratorio, se tiene que hacer en en una clínica", y yo así de que <inhales> Guau <laughs> y yo por a y yo por aquí yo por aquí, este, pintando con gasolina blanca, ¿no? De que: "Ah, sí, sí, sí, cómo, ¿no?" <laughs> No, sí, sí, sí. O sea, fue fue increíble fue increíble darme cuenta de que por un error, y que hasta cierto punto ahora lo trato de ver que si de verdad fue un error, o todo mi yo interior dijo: "No, no, no, tú tú te metes aquí." <laughs> Sí, sí, sí. Entonces pues esa, eh, meterme la pata de ese modo, eh, creo que me sirvió demasiado, y hasta la fecha lo agradezco muchísimo, fíjate que lo agradezco muchísimo. Ya me gradué, ya salí de la escuela, conocí a personas increíbles, y llegar a a a esta facultad, llegar al diseño como tal es darte cuenta de que te falta un buen, ¿no? O sea, de que te falta un buen para poder decir que eres bueno, porque también Sí, no, y aparte no conocí a gente que peor, ¿no? O sea, era era increíble en cuanto a sus trabajos, tuvo oport he tenido oportunidades muy buenas, ya he trabajado con con una mezcalería, he trabajado con una de frutas, este, pues he estado como que muy activo ahí en ciertas cosas <sniffs> y y pues ahora hace poquito volví a contactar a esta persona, no a este que era que es mi amigo de por sí, y le digo: "Oye, ¿cómo has estado?", "Me cambié de carrera". Y este hombre no ha acabado. <laughs> Él no ha acabado su su carrera. No, sí, la verdad es que yo me veo muy reflejado en él y estoy seguro que si yo hubiera estado en esta en esta carrera me hubiera pasado exactamente lo mismo. Sí, sí, sí, completamente.
Sí, seguramente. Sí, claro. Ajá. No, hubiera sido todo un lío. Sí, claro. Ujú. Okey, ¿tanto así? Ajá. No te pases. No, ¿cómo crees? O se eh, tú bien a gusto. <laughs> Eh, sí, ah, bien volado ya. <laughs> Ajá. O sea, <chuckles> sí, te traicionaste a ti mismo, ¿no? <chuckles> Guau. No, impresionante. Ajá. Okey. Sí, por supuesto. <chuckles> Si te sientes experto, ¿no? seguro. <chuckles> Wao. Okey, qué increíble. Ujú. Sí, claro. No te pases. Okey, no, fue una decisión fantástica entonces. Sí, hubiera lo lo mismo, y más por lo que me comentas de que se atraviesa la pandemia, empiezan las teleconferencias, que realmente, o sea, en una carrera tan práctica donde necesitas estar, conocer, sentir, o leer casi, casi, pues es muy complicado. O sea, a ti, que también es una carrera práctica, fue difícil, ahora imagínate, en este proceso hubiera sido totalmente algo imposible, por así llamarlo
Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. No, sí, ma más horrible, ¿no?, más horrible, la verdad, pero pues a a final de cuentas, no te voy a decir que guau, fue mi descubrimiento increíble, o sea, fue todo bonito porque al principio, pues sí, fueron cosas y factores que influyeron mucho en sentirme mal, en que algo estuviera mal, y pues, sobre todo que las personas que me rodeaban, pues me lo hacían ver como con muchos errores, ¿no? Hasta cierto punto, pensé que ya me había equivocado por completo de todo. Pero a final de todo, creo que lo mejor que uno puede hacer una vez que se equivoca, es, aunque aunque sea un error completamente fatal, aunque sea un error, pues muy, muy grande, eh, pues sí, tienes que buscar el aprendizaje detrás de este error. Puede que no se convierta tal como te digo, o sea una bendición, puede que no sea así, pero de todos modos, cualquier error es una enseñanza y es un nuevo aprendizaje de vida, y te puede cambiar por completo tu panorama, así como pueda ser algo peor. Pero de todos modos, nunca tomes los errores como algo malo. Siempre velos como una siempre hay que verlos como una pequeña catapulta, como un trampolín y, pues, un error te puede hacer llegar muy lejos o te puede hacer ver tu suerte, pero siempre va a haber una una enseñanza detrás de todo esto.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Okey. Ujú. Bastante importante. Claro. Supuesto. Sí, así es. Sí, definitivamente. Sí, claro. Sí, así es, y como lo mencionas, o sea, un error no significa que ya todo se acabó, simplemente es un aprendizaje desde otro punto de vista, y, pues, equivocarse, a veces como en tu caso, pues trae mejores cosas. ¿Y cómo vas a aprender, cómo vas a saber si nunca te equivocas? La verdad. Oye, pues, la verdad, tu historia está bastante curiosa, <chuckles> demasiado divertida y, oh, por ciertos momentos, ahorita la cuentas con mucha felicidad y como a una anécdota muy chistosa. Pero me imagino que en tu momento, tus pequeños cortos diecisiete, dieciocho años, seguro fue fue terrible, así analizando: "¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo les digo a mis papás?". La verdad, qué curioso, y muchas gracias por compartirme, estuvo fantástico.
Sí, sí, sí. <laughs> Sí, sí, sí. Fue horrible. <laughs> Sí, sí, sí, fue terrible. Claro. Sí, sí, sí. No, muchas gracias a ti muchas gracias a ti por escucharme. Pues nada, espero que que algún día puedas encontrar aprendizaje de cierto modo que no sea tan abrupto. <laughs> Cuídate, gracias.
<laughs> Igual. Cuídate.